Ähm, also, m m ich würde sagen, 'ne kurze Zeit, bewusst dann, äh, analog. Also, grade fürs Essen oder so brauch ich kein Handy, nur da guck ich nicht auf Bildschirme oder so was. Ähm, aber dann also, ich koche auch dann ohne Bildschirm, mache mir 'n bisschen Musik und so was an. Und wenn ich dann fertig diese Pause gemacht habe, dann muss ich natürlich kurz auf meinen Kalender gucken und der ist halt, äh, digital wieder au'fm Handy. Mhm.
Mhm. Ja. Ja, ja, aber aber aber das ist ja quasi nur 'nen nur nur 'ne Hilfestellung, die w wo die digitale Welt dir ja da 'n bisschen Arbeit und 'ne Synchronisierung abnimmt. Aber, ähm, die wenn du beispielsweise spielst, sind das dann eher ...analoge Brettspiele mit Freu oder du triffst dich mit Freunden. Ähm, passiert es dann in der analogen Welt oder in der digitalen Welt? Wie, äh a also, Kalenderfunktion beispielsweise ist ja egal, ob das der Familienplaner oder 'n 'n gedruckter Kalender ist, ne? Das ist einfach nur, du möchtest Informationen haben und du beschaffst dir die Information. Aber dann die tatsächliche Beschäftigung, die kann dir dann bei Spielen beispielsweise können's ja digitale Spiele sein oder Brettspiele oder Kartenspiele. Ähm, wenn du sagst: „Ich gehe in irgendwelche Wettkämpfe rein“, kann das ja sein, dass du ins Fußballtraining gehst oder du
Mhm. Ja. Mhm. Ja.
du du du bist auf FIFA, an der Playstation.
Mhm. <chuckles> Nein. Ähm, ich gehe tatsächlich noch ins echte Training. Also, ich bin wenn ich wenn ich Brettspiele spiele, dann spiele ich meistens Schach mit meinem Vater. Und, äh, ansonsten ist es dann so, dass ich wirklich ja, ich bin viel im Fitness ja, genau, ja, am Brett. Oder sonst bin ich halt dann wirklich, ähm, im Fitnessstudio oder in 'nem Kampfgym, also oder halt draußen am Joggen, ne? Also, ich mache da gar nichts digital. Ich spiele ich habe keine Konsole oder so was.
Okay. Mhm. Aber wirklich am Brett am Schachbrett. Okay. Okay. Mhm. Ah, okay, okay, okay. Das heißt, dass die digitale Welt spielt dann 'ne untergeordnetere Rolle und du bist dann sehr, so sehr n normal in Anführungszeichen, was die älteren Leute als normal ansehen unterwegs.
Mhm. Ja, würde ich schon sagen. Also, natürlich, ne, dieses dieses gesunde Verhältnis, ne? Ab und an man ist auf Instagram oder Youtube, so was, ne? Das würde ich dann auch noch als digitale Freizeit ja, genau so was, ne? Aber aber ansonsten so Sachen, die ich mit anderen mache oder halt zu zu richtigen Unterhaltung mache, mache ich dann meistens auch noch, ja, <chuckles> im realen Leben so. Also, das ist nicht so digital dann.
Ja. Ja, ja, ja, als Unterhaltung, ne? Ja, ja, ja. Wie lang bist du erreichbar für die Arbeit?